"Squid Game" c abbiamo un grosso problema con, ehm, l'Oriente, che c'è una barriera culturale importante, nel senso che, ehm, se hai mai visto dei film coreani, i coreani hanno una drammaticità incredibile. C'è un film che si chiama "Old Boy" di 20, 25 anni fa che, ehm, il titolo che c'era scritto sul il sottotitolo sul film era "il film che Tarantino avrebbe voluto girare".
Eh okay. Verissimo, assolutamente vero. Assurda, <chuckles> vero. <chuckles> Certo. Ah okay. <chuckles>
citato citato con senza una denuncia da parte di Tarantino e quando lo vedi capisci perché effettivamente è è più drammatico del del momento più drammatico che Tarantino abbia mai visto in vita sua. Quindi- quindi c'è questa barriera.
Okay. Ma ue la dice lunga, no, un po' anche perché non arrivino con un grande semplicità, dobbiamo veramente aspettare ecco, l'avvento di Netflix da poco, no, un po' che queste cose arrivano, ma immagina anche tutti i film che Kitano, uhm, negli anni '90 ha creato in Giappone, esatto che erano meravigliosi, no, quelli lì, però non arrivano.
Sì. Sì. Ma bravissima, bravissima. <chuckles> Assolutamente sì. Sì, ma sono, ehm, presuppongono un eh ma perché non sono, mhmm, non sono pop, non sono popolari. Kitano è bellissimo, però non è semplicissimo. A me piace l'avanguardia russa, però cioè se mettessero su Netflix ci sarebbe un crollo negli abbonamenti, cioè nel senso
Non arrivano. Perché? Ecco. Eh sì. Era Sì, sì. <chuckles> Forse, forse, forse, n se ne parlava un po' su Rai 3 di notte, no, c'era fuori orario, un po' che se ne occupava, ma veramente, mhmm, un pubblico molto ristretto. Guarda, però anche un consiglio per chi si approccia alle serie, perché i ragazzini d'oggi sono guardano le serie attraverso i reel, no, dei social, quindi un rapido consiglio per appassionarsi ad una s serie, a un personaggio qual è?
<chuckles> Sì. Ma sì. Sì, sì.